Oui, ben, c'est souvent aussi des, hem, enfin, tu vois? Ou en cocotte, heu, plutôt des plats mijotés. Donc ça peut être, heu, du poulet, heu, sauce arachide, heu, sauce cacahuète, heu, ça peut être, heu, des bananes plantains. Heu, c'est ça a souvent ça a surtout beaucoup de goût, beaucoup d'épices. Il y a beaucoup de saveurs dans la cuisine, heu, a africaine mais c'est et c'est très agréable en bouche, heu, j'ai envie de dire, enfin, c'est
Mmh, je vois. Ah oui, c'est très varié. Oui, ça doit toucher en fait finalement, c'est c'est, heu, les les papilles gustatives, heu, a ont beaucoup de sensations. <laughs>
Ah bah, c'est ça, oui, oui, ça oui, oui, c'est c'est un plaisir, oui, de de partager ses repas, heu, parce que c'est ça, c'est très bon c'est des nouvelles saveurs, heu, non non c'est toujours, hem, appréciable, en fait.
Bien sûr. Et quel geste du coup, culinaire, heu, que lui il fait, heu, pour la famille, heu, te touche, heu, absolument dans sa cuisine?
Ben, ce qui est chouette aussi, c'est quand, heu, et c'est ce que je fais aussi, tu vois? Mais on commence à à quand il il fait par exemple pour faire la sauce avec mon bébé. Donc, heu, si tu veux il a le mixeur, il lui fait, heu, mixer, heu, il lui fait mixer sa sauce, il lui fait goûter ses plats. Heu, en fait il intègre notre enfant dans sa cuisine et et ça c'est touchant.
Oui, dis-moi. Oh! C'est génial! Il fait découvrir, en fait?
Voilà, il lui fait découvrir. Moi, c'est ce que je fais aussi. La dernière fois, on a fait une pizza tous les 2, on a fait un banana un cake à la banane. Heu, oui, oui, moi, j'aime bien, je le mets sur sa sai chaise haute aussi, je lui fais partager, heu, hem, ben voilà, je lui fais, heu c'est ça, exactement. Et on aime bien aussi et transmettre à notre enfant, hem, ces moments.
Ah oui, donc vous êtes vraiment, ensemble? Waouh! C'est un moment convivial mais en cuisine. C'est génial et Je peux comprendre. Ben, écoute, heu, je te remercie pour, heu, ce partage, heu, hyper, heu, dans la découverte de la cuisine et et de tout ce que ça vous fait, heu, en famille.